Ich meine, diese Au pair-Gruppen sind immer voll von irgendwelchen Familien, die auch kurzfristig Leute suchen. Also Ja. <chuckles>
Okay. Ja, also, wie gesagt, nur das Beste, ne? Also, ich will ja nicht irgendwie, äh, <chuckles> dir schlechtes Gewissen machen oder so. Aber, ja, hast du irgendwie vielleicht also, weißt schon genau, wie du das umsetzen willst? Also, wie du da hinkommst und alles?
Äh, ja, tatsächlich Flug ist gebucht. Ähm, ich fliege tatsächlich am 5. Januar los. Komme schon am 7. Januar an. <chuckles> Also, <chuckles> sind auch nur 2 Tage Flug. Und das ist natürlich auch, was mich so 'n bisschen stresst. Also, ich bin dann irgendwie weiß ich gar nicht, irgendwie über 15 Stunden in China. Laufe ich da irgendwo rum. Ähm. Ich war noch nie in China und ich hoffe, dass da alles, äh, gut wird. Äh, mit meinen Koffern habe ich 'n paar Probleme. Also, ich bin
Mhm.
ja schon echt Mädchen-Mädchen. Also, ich brauche schon extra viel Kleidung und extra viel Haarzeug und extra viel dies und extra viel Make-up, extra viel das, dass ich mir wahrscheinlich 'n Koffer dazubuchen muss. Wie schon gesagt, 155 € pro Extragepäckstück. <chuckles> Und der Flug war auch nicht billig. Also, <inhales> ja, ich bin schon am Stressen, sage ich mal. Und, äh, ich habe ja hatte ja erwähnt, dass ich momentan noch in Schweden bin. Sprich, ich muss auch erst mal von da wegziehen. Das muss jetzt auch noch passieren in den nächsten 2, 3 Wochen. Wieder halt mein ganzes Zeug nach Deutschland und dann von hier dann nach Australien und alles nur so in 'ner sehr relativ kurzen Zeitspanne, weißt du.
Mhm.